Intinya efeknya tuh bakal langsung kerasa deh, 1 minggu setelah, sering-sering minum air. Itu tubuh kita tuh lebih ringan aja, lebih sehat, terus juga meningkatkan fokus kita gitu, karena, air itu kan sangat pengaruh gitu demi mempertahankan fokus, jadi kalo orang yang jarang minum air tuh bisa keliatan tuh. Itu kadang kadang sering oleng gitu kan, bukan oleng sih lebih kayak, kurang fokus gitu, heeh, nah kalo orang yang sebe sering minum air, itu, fokusnya lebih kuat gitu, dibandingin jarang minum.
Mmm, sik. <chuckles> Kurang fokus sih. Betul betul. Betul dan eee, air mineral pun murah harganya. Bahkan gratis.
Nah iya, gratis kadang-kadang di rumah gratis itu kan. Air tuh kan bi iya kita bisa masak sendiri. Gak mahal, sehat tuh sebenernya murah ya kan, yang a yang penting kemauan, ada gak?
Iya betul. Jadi untuk sehat itu gak mahal sebenernya Kak ya? Mmm, betul dimulai dari kita sendiri.
Bener, kita sendiri.
<tsk> Iya iya. Wah seru banget nih Kak, eee, itu jadi reminder buat aku juga sih, buat buat hidup sehat dimulai dari diri sendiri, dan minum air putih yang cukup setiap hari, gitu, karena aku tipe orang yang kerja, lupa waktu terus tiba-tiba, yah udah pulang. Cuman minum 1 gelas, eee, gitu.
Mmm. Iya. <chuckles> Heeh. Bener banget, penting banget itu. Mmm. Eh it Aduh gak bagus itu. <chuckles>
<chuckles> Iya ya, sekarang sekarang udah paham. Thank you loh Kak, eee, cerita-ceritanya, masukannya tadi.
Mantap.

Mmm. Eee, terus biasanya, eee, setiap hari minum eh maksudnya, eee, set setiap kegiatan minum tuh atau kadang suka lupa, malah?
Pasti selalu minum itu, aku nggak pernah lupa kalau minum ya. Jadi misalkannya nih, habis ngelakuin sesuatu, aku lewat kulkas, aku tuh kan biasanya udah nyiapin air nih kan di kulkas gitu kayak berapa botol gitu, jadi nggak perlu isi terus lewat galon gitu. Jadi kalo lewat, l kebetulan lewat kulkas pasti minum pasti minum, gitu. Jadi
Mhm. Mhm. Oh, setiap lewat kulkas.
Iya, jadi nggak perlu heeh, jadi nggak perlu sampe di inget-ingetin gitu kan pasti minum, gitu.
Oke, oke, nah ini kalau misalkan lagi, eee, sibuk nih mengerjakan sesuatu, eee, ada kerjaan terus suka lupa waktu kan kalau lagi kerja, itu
Mhm. Iya. Mhm. Iya iya. Heeh.
lupa nggak minumnya? Kan nggak lewat kulkas tuh. <chuckles>
Nah iya memang memang memang, makanya aku tuh selalu bawa botol gede gitu kan, ke mana-mana, gitu. Misalkan lagi ngantor nih nah iya botolnya itu ya tumbler, ya botolnya itu aku taruh di depan eh di atas meja kerjaku. Kan jadi, kan nggak mungkin lupa dong kalo kita lihat ada di depan mata kita ada air gitu kan, iya. Heeh.
Oh, kayak tumbler ya? Mhm. Biar keliatan. Iya. Mhm mhm. Oalah. Itu biasanya berapa liter tuh si tempat minumnya, Kakak?
Tempat minumnya itu 1 liter ya, tapi targetku itu selalu pasang 3 liter per hari, gitu. Karena kalo nggak salah 3 liter tuh iya, itu yang, mmm, eee
Wih, keren.

Aku nggak lupa juga gitu supaya aku bisa minum at least 3, eee, liter air itu loh.
Heeh. Heeh. Sebenernya simpel sih ya, yang penting selalu punya botol gitu sa bisa beli botol tumbler atau yang lain gitu kan bukan botol plastik ya yang, eee, sekali pakai buang itu tapi bener-bener botol air gitu. Nah itu tuh diisi terus dibawa ke mana-mana jadi biar kita nggak lupa gitu. Jadi tiap abis ngapain minum, duduk duduk dikit kita minum gitu kan intinya
Hmm, tapi tapi Kak, eee, kadang air mineral itu eh sori air, eee, berwarna ber atau berasa itu lebih menarik daripada air mineral, gimana ya? <chuckles>
Heeh. Mhm. Nah, ini tuh sebenernya gak sehat ya, nggak bukan nggak boleh sama sekali, boleh tapi sesekali aja gitu tetep nggak bisa menggantikan air putih yang asli. Soalnya air yang sehat itu kan harusnya nggak berbau dan nggak berasa gitu kan. Nah jadi ini tuh jangan sampai kebablasan gitu karena banyak orang yang bahkan masih muda udah kena penyakit gagal ginjal, gitu. Karena mereka tuh nggak suka minum air putih gitu kan, air putih yang harusnya diminum, eee, air yang biasa gitu, nggak ada r berasanya, nggak ada baunya. Mereka malah minum air yang ada manis-manisnya gitu dan itu tuh nggak sehat sebenernya kan.
Hmm, mhm. Ih, betul tuh. Iya ya, itu yang gagal ginjal tuh betul juga, sekarang anak-anak muda juga bahkan banyak ya?
Iya. Udah banyak udah banyak kena itu kan harus cuci darah mereka tiap minggu.
Hmm, kena. Waduh. Bahkan sekarang malah, eee, anak an bukan anak-anak ya, maksudnya Gen Z mungkin ya, eee, dia trennya tuh kayak minum kopi di pagi hari atau minum matcha. Kayak <chuckles>
Mhm. <laughs> Iya nah. Aduh gimana ya, kopi itu kan boleh-boleh aja kan karena kopi itu kan mengandung kafein nih, kafein tuh kan bisa bikin kita terjaga gitu. Nah itu bisa-bisa aja sih karena pagi-pagi itu kan kita masih ngantuk, tapi kita harus berangkat kerja, berangkat sekolah dan semacamnya dan kita tuh butuh melek gitu kan. Itu sih nggak apa-apa, yang penting jangan sampe bergelas-gelas gitu. Karena aku pernah juga baca itu kan, eee, di Facebook gitu dia ngeluh kan, "Gimana sih cara, eee, mengatasi kecanduan kopi gitu? Aku bisa minum sampai 7 gelas perhari." Gitu kan wah, 7 gelas, gimana gak kena gagal ginjal ini kan? Heeh, 7 gelas, gila itu kan. Nah itu sih nggak boleh, karena pada dasarnya kopi itu kan harusnya dinikmati karena kita butuh kafeinnya kan dan sayangnya, perlahan-lahan, trennya itu kan kita itu malah menikmati kopi sebagai minuman reguler bukan sebagai minuman penunjang untuk aktivitas kita. Nah ini yang salah sebenarnya, terbalik, iya.
<laughs> <chuckles> Waduh. <laughs> Waduh. Mhm, iya betul sih. Hmm iya. Terbalik ya.